Alors voilà, j'avais envie de te parler d'un sujet qui me préoccupe un petit peu en ce moment. Heu, alors, je t'explique, je suis maman de 2 enfants et mmh, ça fait quelques années qu'on a déménagé à Barcelone, en fait, je suis libanaise. On vivait a au Liban toute notre vie et puis du jour au lendemain, malheureusement, on a dû quitter, heu, à cause d'une grosse explosion qui est arrivée au port de Beyrouth et bref, je te la fais courte, on s'est retrouvé à Barcelone. Donc mes enfants sont à l'école française et mmh, ça fait un moment que bon je connais bien les mamans et tout ça, mais ça fait un moment que je me sens pas très confortable quand je les vois, parce que plus je les vois, plus je découvre des choses qui me, mmh, qui n qui ne sont pas liées avec mes valeurs, en fait, on a différentes perceptions de de la vie ou de d'intérêt et je sens que à des moments, tu vois, je me sens plus très à l'aise d'être avec elles et même mes enfants, je suis pas très à l'aise qu'i qu'ils soient ensemble. Donc je voulais voir si tu avais des conseils ou quelque chose par rapport à à ça?
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Mmh. Mmh. Mmh d'accord. Mmh mh. Bah, déjà je suis désolé d'apprendre la situation qui t'a fait, heu, du coup, heu, bah, que tu aies dû partir, heu, du Liban c'est, heu, c'est triste et heu, j'espère, heu, sincèrement que, bah, tu te plais quand même un minimum, heu, à Barcelone maintenant dans ta nouvelle vie. Mais, heu, par rapport, hem à ce que t ah, bah, ça c déjà c'est positif. Mais par rapport à ce que tu me disais, donc j'ai compris que c'était avec les mamans, hem de, mmh, donc, heu, de de des les des amis de tes enfants que ça se passait, mais, c'est-à-dire, est-ce que tu sens que c'est plutôt, heu, culturel? Est-ce que c'est la façon de penser? Est-ce que c'est, heu, des sujets, heu, qu'elles abordent qui te plaisent pas, c'est quoi exactement?
Oui, oui, tout va bien. Mmh mh. Heu, écoute, culturellement, ça va, c'est pas un problème parce que je m'adapte à tout le monde et au contraire, je trouve que c'est une richesse. Par contre, heu, c'est plutôt au niveau intérêt. Tu vois? Il y a 2 sujets particu ou bien même 3 qui me qui me dérange un petit peu. Tu vois? Même si je suis ouverte à tout, mais mes 3 sujets sont, le 1er, c'est, heu, la
Mmh mh. Mmh mh.
Elles sont souvent, elles consomment, tu vois, des des des des des des des stupéfiants ou des choses que tu vois, moi, je veux pas juger, mais ça ne me ressemble pas, tu vois? C'est pas quelque chose que je peux
D'accord. Mmh mh. Mmh mh.
que j'aime faire, quoi.
Tu t'identifies pas avec ça, quoi. Mmh.
Exactement. 2°, c'est c'est l'alcool. Alors, après, moi, en écoute, hein, j'ai pas de problème avec l'alcool mais je veux dire quand c'est tous les matins, tout le midi, et des soirées, ça devient que le sujet principal, au bout d'un moment, tu vois, ça ne m'amuse pas du tout, tu vois? Je prendrai bien un verre à à déjeuner et encore ou 1-2 c le soir, de temps en temps, mais mais voilà et le 3e, ce serait hem Donc, le 1er la drogue, le 2e l'alcool et l l le 3e, en fait, c'est comment elles sont en train de de gérer, entre elles, l'hypocrisie, elles parlent l'une de l'autre, hem. À la base, tu penses qu'elles sont copines et finalement tu découvres que tout le monde parle de tout le monde. Heu, tout le monde trompe ses ma son mari avec le mari de l'autre, heu et je trouve ça, quand même, heu, très malsain, hein, finalement, quand tu vois qu'il y a ce sujet et le 2nd et le 3e, tu te dis: «Oh attends, est-ce que c'est moi qui ai un problème ou bien? Tout le monde est comme ça? Ou qu'est-ce qui se passe?», tu vois et j'y arrive plus.
D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Non, clairement, clairement là! Ça se comprend, hein, que, heu, que tu te sentes comme ça parce que, bah, mmh, déjà, <chuckles> si tu t'identifies pas avec ce genre de personne, heu, clairement, ça peut ça peut être plus que compréhensible parce que, bah, déjà, c'est des choses qui sont assez nocives pour, heu, la santé et hem et en plus, c'est vrai que, heu, à Barcelone, heu, les pays comme ça généralement, ils ont tendance à effectivement un petit peu trop abuser, à trop faire la fête, à trop, hem, mmh mh, toujours dans l'excès. Donc heu, ça se comprend, effectivement mais est-ce que, toi, tu leur as déjà dit, heu, bah, que tu étais pas intéressée ou tu leur as déjà fait comprendre que, heu, justement, c'était pas, heu, ton délire, c'était pas, heu, ton truc et hem, est-ce qu'elles se sont un petit peu éloignées de toi? Ou alors, est-ce qu'il y en a quand même ou 1 ou 2 qui a compris ton point de vue et qui a essayé de, bah, continuer, heu, à parler avec toi? Ou est-ce qu'au contraire, elles te mettent toutes, heu, à l'écart parce que, bah, tu rentres pas dans leur, heu, dans leur dynamique?
Exactement. Exactement. Ecoute, non, en général, j'essaie d'être, hem, amie avec tout le monde et essayer de tu vois, de tolérer et d'accepter tout le monde comme il est. Apr par rapport à ce sujet, je sais qu'il y a eu 1- 1 des soirées où elles m'ont proposé aussi, tu vois, de consommer et j'étais là, à leur dire: «Non, mais tu sais, ça m'intéresse pas et je veux pas» et elles insistaient en se disant: «Mais ça peut rien faire, tu sais, c'est juste un trait» et je sais pas quoi et moi je leur disais: «Mais vraiment, je ça me ça me dit pas et tout», tu vois? Donc, heu, on a passé la soirée, moi, j'é j'étais avec elles, tu vois? Mais moi, j'ai rien mmh, j'ai pas voulu consommer ce soir-là et et les fois d'après, non plus, tu vois? Mais je veux dire, on est restées, après ce moment-là, moi, j'ai pris mes distances et c'est moi qui a, tu vois? C'est moi qui m'éloignais parce que je me suis dit: «Bon, à la limite, si elles veulent en conso en consommer, elles sont libres, mais for for forcing un petit peu, hem, pour être soi-disant gentilles et sociales», moi c'est p c'est pas passé. Tu vois? Donc, du coup, j'ose même plus en envoyer mes enfants chez eux parce que je sais que c'est un train de vie qu'elles mènent, même, heu, le matin, l'avant-midi. C'est pour moi, c'est c'est ça ça sort de des normes, tu vois? C'est je ne peux pas envoyer mes enfants chez eux!
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. C'est vrai. Mmh mh. Mmh. Mmh, ben ça se comprend. Ça se comprend, parce qu'après tu tu peux être amenée à te dire aussi: «Est-ce que les enfants partent pas aussi dans cette optique, heu, à voir les parents faire? Est-ce qu'ils imitent pas aussi leurs parents?» Donc, heu, c'est assez inquiétant quand même donc, heu, ça se comprend tout à fait.
C'est ça! Oui, bah en plus, il y a eu d il y a eu il y a eu des incidents. Je sais qu'une fois, il y avait une copine qui avait été chez elle, heu, sa petite fille qui avait 6 ans et pa parce que parce que les mamans étaient en train de consommer, je sais pas, de l'alcool, ce jour-là, ou autre, elles étaient dans un état un peu 2nd et il y avait une bougie à table et c elle avait elle a pris feu, la bougie, tu sais? Je sais pas, ça a touché à un papier quelque chose, donc, hem, et et à à ce moment-là, au lieu que les mamans soient présentes, ça a pris du temps, le temps que les enfants aillent appeler les parents, qui étaient sur, heu heu, au balcon en train de boire et de fumer, heu, le temps qu'elles reviennent, c'était déjà bon, ça n'a pas fait un incendie, mais je veux dire le le risque le risque est là. Ils ont 6 ans, tu vois? C'est c'est les enfants qui s'occupent des parents, alors que ce sont les en les parents qui doivent être là, à vérifier le moindre détail, à 6 ans.
Mmh mh. Mmh. Ouais. Mmh mh. Mmh. Ouais. Mmh. Presque trop tard, quoi. Mmh mh. Mmh mh. Exactement.
Tu vois?
C'est c'est à la limite les faire grandir trop vite et leur faire prendre des responsabilités alors qu'eux, ça devrait être des enfants, ils devraient penser qu'à s'amuser et pas à s'inquiéter de: «Est-ce que les parents sont, heu, attentifs ou pas?» Non, clairement ça se comprend, heu, plus que bien, hein! Et tu as déjà essayé éventuellement, bah, au lieu de, d'avoir ce groupe-là, heu, avec, heu, ces mamans? Donc heu, un groupe, heu, auquel je comprends que tu fasses des efforts mais que tu t'identifies pas et ça se comprend, heu, le «pourquoi?» Mais est-ce que tu as essayé, je sais pas des, mmh, des groupes, heu, des fois sur, heu, internet, heu, peut-être entre libanais ou quoi que ce soit, heu, qui serait, heu, peut-être, hem, ég heu, également à Barcelone? Est-ce que tu as essayé éventuellement de de rencontrer d'autres gens en dehors de ce groupe-là?
Exactement! Mmh. Heu, à l'école, oui. D'ailleurs on a on a pas mal de je vais pas dire «amis» parce que c'est un grand mot, mais on n'a pas mal de connaissances à l'école, mais c'est vrai que, finalement, qu'on le veuille ou pas, je me revou retrouve plus avec les libanais. Hier par exemple on avait des amis libanais qui sont venus bruncher à la maison, et c'est vrai que, finalement, il y a des choses qui s que tu n'as pas besoin d'expliquer finalement. Tu vois s c'est c'est fluide c'est naturel, et c'est pas que moi je suis quelqu'un qui forcément se regroupe qu'avec des libanais ou des gens de de ma culture. Pas du tout alors vraiment j'ai des amis de toutes les nationalités, mais mais c'est vrai que quand ça revient un peu à l'éducation, aux valeurs, à ce genre de de principes que qui pour moi sont très importants surtout surtout quand tu es maman, quand tu as des enfants, quand tu as un mari, tu es seule dans un nouveau pays. Heu, c'est vrai que les les repères et la base doivent être quand même fortes et solides et tu dois te dire: «J'ai quelqu'un sur qui je peux compter au cas où il arrive quoi que ce soit» tu vois?
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Exactement. Mmh mh, et ça se comprend.
Donc non j'ai ce groupe d'amis qui qui fait du bien, mais après comme ils ont des enfants, heu, qui sont tout petits, et que les miens ils ont 6 ans c'est vrai que c'est jeune aussi mais mais les leurs par exemple ils ont 1 et 2 ans, donc c il y a pas le même intérêt au niveau, heu, amusement pour les enfants, donc ce qui fait qu'on on se voit nous parf parfois le soir, mais en journée c'est pas les mêmes programmes.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh.
Tu vois?
Mmh mh. Comprends, comprends et après, heu, c'est vrai que, bah, c'est pas les mêmes, heu, activités pour les enfants, même les enfants entre eux, bah, ils vont pas s'amuser parce qu'ils ont pas les mêmes, heu, les mêmes intérêts tout simplement, donc c'est plus pour vous, mais après il faut pas que tu t'oublies, heu, non plus si tu te sens mieux, justement avec ce groupe de libanais, malgré que je comprends tout à fait le choix que tu veuilles t'intégrer, heu, dans un autre pays, dans une autre culture, heu, bah, malheureusement, c'est pas des gens, heu, qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, qui ont pas la même façon de penser que toi, donc après faut pas que tu t'oublies c'est clair ce que c'est très important, heu, de de de voir l'intérêt des enfants et que les enfants se sentent bien aussi, mais faut pas que tu t'oublies non plus, et hem, que tu te sentes bien aussi avec un groupe de personnes auxquelles tu tu arrives à t'identifier et tu arrives à avoir peut-être des activités, heu, en dehors, heu, du travail, en dehors des enfants, en dehors de ton mari, donc heu, faut pas que tu t'oublies au cline non plus dans l'histoire. Pour ce qui est des enfants, eux, éventuellement ils peuvent continuer à voir, heu, ces enfants-là même si, vaut toujours garder un petit oeil, heu, sur, heu, sur eux et savoir un petit peu ce qui se passe et chez qui ils sont et et est-ce que la personne est de confiance ou pas? Mais après faut pas que tu t'oublies non plus dans l'histoire, donc si tu te sens mieux avec ce ce genre de personnes, heu, bah, qui viennent du même pays que toi, qui aient la même culture, la même façon de penser, et ben, moi je je je te dirais, heu, bah, de plutôt, hem, <swallows> continuer à faire des repas avec eux, continuer à faire des activités avec eux, histoire que tu te sentes mieux quand même, dans ta nouvelle
Exactement. C'est vrai. Mouais. Ouais. C'est vrai. Si, tu sais, parce qu'on est seul aussi, donc heu, tu as tendance à à faire confiance au d au début, et te dire: «Ah mais elle a l'air cool et elle a l'air intelligente» tu vois? Et ça n'empêche pas, elle est cool et très intelligente, mais finalement, heu, c'est pas les mêmes intérêts, c'est exactement ça le point, tu vois? Donc c'est vraiment et ça s'est vu avec le temps parce qu'au début évidemment, les gens ne vont pas s'ouvrir aussi rapidement, donc tu développes une certaine amitié, tu te rapproches et tout, et au bout d'un moment quand tu es un peu trop proche, tu réalises la l'ampleur de la gravité, tu vois? Et de dans quoi tu es tombée et tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fais là?» tu vois? Et après tu sais c'est difficile de de, mettre, heu, 1 pas en arrière, mais bon, après, mmh, je leur ai dit que je travaillais. Même si c'était pas le cas à ce moment-là mais j'ai dit: «Voilà j'ai beaucoup de rendez-vous en ce moment, je fais beaucoup d'appels téléphoniques», heu, parce qu'à ce moment-là j'avais pas de travail fixe encore, donc heu, je me suis éloignée en en prétendant être occupée avec plein de choses dans ma vie et tout, et naturellement, on a pris 2 chemins, mmh, naturels parce que finalement, pour elles aussi c'est pas drôle que je sois là et que, je ne consente pas ou que je participe pas comme elles. Tu vois? Donc heu, je ne suis pas triste, hein, finalement je suis contente de cet éloignement, mais c'est quand même un peu délicat parce qu'on se voit à l'école, heu, parfois elles veulent qu'on prenne des cafés le matin ou autre, et et ce ce que je fais, mais mais aujourd'hui je prends quand même du recul, et je me dis puis, tu vois? Je renverrais pas mes enfants dormir chez eux, hem, non, non, non. Tu vois, il y a une certaine limite que j'instaure et j'essaie de respecter au mieux pour, heu, le bien le bien de la famille.
Bien sûr. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Exactement. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh, bien sûr. Mmh mh. Exactement, au moins tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas, après, tu sais ce que tu veux pour tes enfants, mais après faut que tu penses aussi à ce que tu veux pour toi, donc moi personnellement, bah, je te conseillerais, de, heu, que tu te sentes bien. Déjà que tu es pas dans ton pays. Que tu te sentes bien avec toi-même, et que tu choisisses ton groupe d'amis en fonction de tes intérêts à toi.
Ouais. Oui, oui. Écoute je vais essayer de faire ça. Hem, je suis déjà sur ma lignée mais je vais essayer de résister, p c'est pas facile, hein, quand on a, heu, les mamans tout autour, mais je ferai de mon mieux, et en tout cas merci de m'avoir écoutée vraiment, ça me touche beaucoup. Merci pour tous tes conseils, vraiment!
Mmh mh. Compr Avec plaisir!